Oke. Nah kalau, eee, bawa makanan buatan sendiri sama, eee, makanan yang dari luar tuh, antara toko gitu, nah, itu tuh ada gak sih, eee, etika yang berbeda mungkin kayak tata krama yang berlaku itu, ada enggak sih, Kak? At eee, mungkin aturan gak tertulis gitu walaupun kayak enggak diomongin gitu. Tapi tetep aja kita kayak ngerasa harus dipatuhi.
Ada sih. Jadi, eee, memang kita harus jadi ibaratnya kayak standarisasi gitu ya. Standarisasi itu dalam artian gini, kalau masak buatan sendiri itu udah pasti harus tadi ya, bahan yang dipilih tuh premium. Premium itu dalam arti kan karena kita mau ngasih makanan buat orang lain, ya kan? Apalagi itu keluarga kita sendiri banyak gitu kan. Itu udah pasti dibelinya materinya yang bagus lah. Walaupun belinya dari pasar tradisional tapi kita milih, ya kan. Misalnya kayak udang, tadi aku bilang udang balado pete itu emang dipilih yang ukurannya gede-gede, supaya makannya puas. Terus ketika kita mau, eee, mempersiapkannya itu kan biasanya kita beresin dulu kan ya, bagian badan udang itu kan ada kotorannya kan, nah itu harus dibelik dulu, dipastikan. Nah itu biasanya kalau kayak kayak kayak kelas kita masak buat di restoran lah. Jadi buntutnya itu disediain tetep gak dipotong gitu, jadi cuman dibuang kulitnya, diberesin kotorannya sama bagian, eee, ujungnya si udang itu gak dibuang, kaki-kakinya dibuang tapi kan. Nah terus kemudian, ya itu harus dicicipin sebelum dibawa. Terus kemudian kita juga harus nyiapin itu tuh, eee, piringnya. Jadi biasanya ditaruh di piring kaca yang biasa buat kita, kalau kita masukin dalam oven, nah dalam kaca transparan gitu yang keren gitu tempatnya. Terus kita pastikan bener karena memang memang itu kan ya tadi yang menyajikan buat orang lain yang notabenenya ya keluarganya cukup berada gitu ya, maksudnya di keluarga aku yang lain gitu ya. Harus kayak pastikan kayak pas lagi masak pun ya gitu, harus pake apa tuh, tutupan rambut gitu loh. Supaya enggak ada rambut, eee, apa namanya, jatuh gitu kan, atau ketombe jatuh, bener-bener segitu emang ya emang emang segitu detailnya gitu loh, kalau lagi masak sendiri ya. Terus kayak misalnya kalau misalnya masaknya tadi yang goreng udang aja tuh, ditirisin dulu minyaknya, jadi enggak banyak minyak. Jadi minyak itu hanya adala dari sambalnya doang. Nah cuman kalau beli, eee, itu tuh praktis kan, karena kan beli itu pasti 1, belinya ya dari restoran yang rada baguslah. Ya tadi karena dikasih orang lah ya, pasti mereka kenal restorannya. Terus yang ke-2 ya itu tadi, eee, apa namanya, memang menunya disesuaikan, sama ya itu tadi, eee, apa namanya, ya pastikan tuh jumlahnya, eee, cukup ya memenuhi dengan kebutuhan keluarga yang memang membutuhkan ini karena tadi kan ada 12 keluarga gitu kan.
Mhm. Mmm. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Hmm, oke. Mhm? Hmm <chuckles> heeh. Mhm. Oh. Mhm. Oke. Hmm. Mmm. Hmm.

Oke, hmm.
Eee, iya tapi memang kadang-kadang ada beberapa makanan nih misalnya makanan favoritnya keluarga aku tuh, 1 ada sup asparagus, kalau itu enggak mungkin beli, karena memang itu sup yang memang khusus gitu maksudnya dari turun-temurun tuh diturunin gitu kan, dari bude aku gitu kan, s sampai ke anaknya, terus kemudian yang ke-2 itu kalau dari keluarga aku tuh, menu kesukaan mereka itu udang goreng balado pete tadi, karena memang disesuaikan kan. Kan kalau Batak tuh kan, sukanya rasanya asin kan?
Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Oke, heeh.
Nah itu disesuaikan dengan lidahnya Batak lah. Tapi kalau karena ibu aku Jawa jadi ada sedikit manisnya karena kan ada orang Jawanya. Jadi pasti pakai gula lah. Terus yang ke-3 itu ada puding, eee, makanan penutupnya itu ada puding coklat gitu. Cuman memang itu nggak mungkin beli di tempat, eee, di luaran di restoran gitu atau di tempat kayak jual kue gitu ya.
Mmm. Hmm. Hmm.
Itu karena memang pudingnya beda, pudingnya itu sebetulnya kalau aku boleh gambarkan itu kayak gini. Pudingnya itu kayak pudding coklat ya kan. Sebenarnya kayak pudding biasa sih pudding coklat tapi bukan agar-agar ya, beneran pudding, karena itu, eee, teksturnya itu padat ya kan, jadi memang bener-bener materinya tuh, materi mahal sih kalau menurut aku ya. Karena yang buat itu kan, eee, bude aku kan, terus kemudian, eee, coklat yang dipakai itu coklat mahal juga, ya kan emang emang kayak teksturnya itu beda gitu karena kita juga kayak kan ada kayak coklat yang kayak ada biskuitnya gitu loh dalamnya baru coklat. Nah itu tuh beda sama kan biasanya kalau orang bikin kue di kita beli di kue di tempat toko kue itu kan kayak coklatnya kan ya coklat yang dijual kayak dalam jumlah banyak gitu loh, yang rasanya manisnya tuh kayak manis murah lah kalau belum bukan murah kedam ariu maksudnya manis kaya bukan coklat beneran tapi lebih banyak perasa gulanya gitu kan?
Hmm. Oke. Mmm. Oke. Hmm. Oh, heeh. Mmm. <chuckles> Mmm, oke, jadi
Nah kalau ini tuh bener-bener enak sih.
Oke jadi mungkin makanan-makanan tertentu ini yang nggak bisa digantiin sama makanan luar ya, Kak, jadi emang kalau misalnya contohnya yang si puding tadi itu, emang yang di luar itu kerasa lah ya s bedanya kalau dibandingin sama yang bikinan rumah, Kakak, nih jadi emang gak bisa digantiin tuh beberapa makanan tadi.
Betul. Iya

Iya, jadi kalau di dalam tradisi Batak itu biasanya kalau orang Batak itu ya ibu-ibunya itu, kalau misalnya udah selesai acara itu mereka tuh nyebutnya namanya parbungkusan. Jadi mereka itu bungkus makanan yang gak habis.
Mhm? Oh, oke. Mmm, jadi kayak habis dibungkus-bungkus lagi, dibagi-bagi lagi tuh ke orang-orang yang hadir tadi yang kira-kira mau makanannya dibawa pulang ya, Kak?
Betul.
Oke. Nah, kalo misal, eee, nya ada acara nih mungkin yang, e kecuali acara pertemuan ini juga boleh ya, Kak? Misalnya entah, eee, undangan orang nikahan gitu, eee, ada nggak sih kayak di, eee, apa, budaya Kakak nih, budaya Kakak, yang ada cara masak-masakan gitu, Kak? E misalnya masak bareng misalnya, e di satu gang ini di satu se gang ini ada yang mau nikah nih minggu ini, jadi orang-orang dari gang itu pada ikut, eee, masak bareng-bareng tuh, kayak bantu-bantuin persiapan pernikahannya si seseorang ini, kalau itu gimana, Kak?
Eee, kebetulan sih biasanya sih gak pernah ya, <chuckles> karena kebanyakan biasanya beli. Jadi, aku sih gak pernah ya selama ini maksudnya dateng ke pernikahan keluargaku, baik Batak atau Jawa tuh yang kita tuh kayak nyiapin gitu dari awal tuh, enggak pernah sih, biasanya sih beli.
Hmm. Oke, jadi misal, eee, untuk, e budaya Batak mungkin kebanyakan yang di daerah Kakak, ya terutama, eee, lebih ke, eee, beli aja ya menguntungkan, eee, maksudnya lebih ke kepraktisan gitu diutamakan di sini? Di acara ini tuh.

Tuh.
Oke terus, Kak?
Nah, itu biasanya sistemnya tuh bawaannya kayak itu loh kayak, apa namanya, masing-masing keluarga itu biasanya bawa 1 makanan. Nah biasanya tuh, eee, kami itu biasanya kalau mau bawa makanan dari keluarga aku tuh nanya dulu sama yang tuan rumah.
Mmm. Heeh.
Kamu mau makan siangnya ini misalnya, eee, ala-ala apa nih misalnya. Apakah masakan Cina, Chinese food atau mungkin makanan lokal Indonesia atau mungkin makanan-makanan yang Barat gitu ya?
Mmm. Mhm. Oke, jadi, eee eee, si pemilik rumahnya ini itu udah tentuin dari apa sih ya? Udah ada musyawarah sebelumnya kah? Atau giliran gitu?